Ja, und dann ist das nicht realistisch, dass du sagst: „Okay, ich gucke jetzt nicht mehr bei Instagram rein.” Mhm.
Nein, also deswegen das geht gar nicht, das so komplett zu verbieten oder so, ne? Das funktioniert mit meinem Job schon gar nicht. Und wie gesagt, ich glaube, es würde auch noch nicht mal mit meiner Persönlichkeit funktionieren, mir selber komplett was da so zu verbieten. Also, ich glaube, das wär nicht so gut.
Mhm. Und ich meine letzten Endes, <sighs> da fragt man sich: „Okay, was ist jetzt so furchtbar daran?” Ne? Ich meine vor dem Smartphone, dann haben wir vielleicht Fernsehen geguckt oder Bücher gelesen. Was wer sagt denn das? Ach so, mhm.
Ja, aber ich habe noch nie so viel Fernsehen geguckt, äh, wie ich jetzt ne, also so da würde ich „Nein“ sagen. Ich, äh Fernsehen ich war noch nie so 'n großer Fernsehgucker und von daher Ne, das war nicht nie 'n Problem.
Ja, okay. Weil ich wollte grad sagen, wer sagt denn, dass dass das endlose Scrollen durch irgendwelche Hundevideos schlimmer ist, als sich, äh, Filme anzugucken, ja. Beides nicht sehr produktiv.
Ne, ich verliere definitiv zu viel Zeit am Tag dadurch. Ja, vorher so Fernsehen, ne? Das mache ich mal abends, habe ich früher und ich habe schon 1.000 Jahre gar kein Fernseher mehr, also wirklich schon ewig, ewig nicht mehr. Ähm, und ich glaube ja, das ist das große Problem. Es geht zu viel Zeit
Ah, okay. Und was würdest du machen mit der Extrazeit? Mhm. Es geht mehr Zeit verloren, ja.
Ja, genau, es geht mehr Zeit dabei drauf, wenn
Tja, dann versuche doch mal mit dem Limit und, äh, verschiebe das auf eine Zeit am Tag, wo du sowieso nicht sonderlich produktiv bist, und und schaue einfach, ob das funktioniert und ob's dir was hilft.
Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das war auf jeden Fall 'ne gute Anregung und, äh, 'ne Überlegung wert. Ich werde es tun. Danke dir.
Okay.

Ja, ja, genau, dann gibt's so 'n inneren Widerstand dagegen und dann bäumt man sich da auf und macht's erst recht. Und da ich so generell vielleicht eher zu so Trotzkopf <laughs> Reaktion tendiere, sehe ich da auch 'ne Falle. Mir selber was zu verbieten, hat noch wirklich nie bei mir gut funktioniert. Also eher 'n vernünftigen Umgang damit finden, ne? So was. Ähm, das ja, das funktioniert gut, aber nicht was verbieten. Da kommt wirklich bei mir so der der innere Trotz raus und dann erst recht und dann noch schlimmer. Also, hm, von da
Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Und und wie du schon gesagt hast, in Wirklichkeit ganz und gar kommen wir ja von den Dingern nicht mehr weg. Das ist eben so, ja? Die Leute erwarten, dass sie dich erreichen können. Dein Arbeitsleben findet digital statt. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können: „Okay, dann kauf ich mir jetzt wieder so 'n Flip-phone, <chuckles> schmeiß das Smartphone in die Ecke und und, äh, ja, dann hab ich diese Ablenkung nicht mehr.“ Aber in Wirklichkeit ist das ja keine Alternative. Ich mein, es gibt, äh, eine Handvoll von Leuten, die das ja. <chuckles>
Mhm. Ne, wirklich nicht. Also mein 1/2 Job findet aufm Telefon mittlerweile statt, ne? Also, es ist wirklich so. Ich schreib fast meine Texte aufm Telefon. Ich mach Bilder aufm Telefon, Videos aufm Telefon. Also, ne? So das Telefon ist einfach mit das eins der wichtigsten, Tools geworden.
Ja, ja, genau, genau. Du bist sozusagen auch online präsent und und, äh, ja, stellst dich da rein und und produzierst Inhalt. Du bist sozusagen Teil des Problems. <giggles>
Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hoffe ja auch, dass ich zur Ablenkung diene, <laughs> aber im positiven Sinne natürlich. Aber ja, das stimmt. Also, ich bin Teil des Problems. Ich poste relativ viel, weil's wichtig ist für meine Arbeit. Deswegen fällt man natürlich auch immer wieder in die Falle. Dann will ich gucken, äh, wie wie gut, äh, läuft gerade der Beitrag, ne? So, äh, gib
<laughs> Ja. Ja. Ja, sa klar, das ist ja dann auch irgendwo wichtig. Äh, kriegst du eigentlich Geld für diese Beiträge oder ist das nur für dich selber?
Nein, das nicht. Ne, ne. Also n zumindest nicht, dass die Plattformen mich selber bezahlen, aber in dem Sinne natürlich, dass ich dadurch Kunden gewinne. Ja, das ja. Mhm. Ja, ja, sicher. Also, es müssen ja die Leute von meiner Arbeit erfahren und das ist wirklich eins der wichtigsten Verbreitungskanäle, damit man mich überhaupt und meine Arbeit finden kann ist Social Media, ganz klar.
Mhm. Ja, ja. Ja, ne? Das ist ja dann auch wichtig.

Hm, also mit dem Zeitlimit vielleicht schwierig. Es ist schon kein schlechter Ansatz. Was mir grade, als du das gesagt hast, in den Kopf gekommen ist hab ich gedacht, vielleicht muss ich einfach den Zeitplan mal verändern, dass ich dieses Kontrollieren von Social Media nicht an den Anfang setze und dann direkt versaue, sag ich mal, ne? Sondern, ähm
Hm, nicht gleich früh. <laughs> Dass der ganze Tag sofort in Flammen runter stürzt. <giggles>
Ja genau, sondern dass ich vielleicht das später mache, wenn ich schon so meine 1. wirklich produktive, kreative Phase auch gehabt hab. Dass man dann sagt: „Okay“, was du vorgeschlagen hast: „Jetzt mach ich, äh, bewusst 'n Break und da räum ich mir dann die Zeit au ein, dass ich mir das auch erlaube“, ähm, dass
Mhm. Vielleicht nachm Mittagessen, wenn du sowieso Pause hast, denn nachm Essen, dann ist man ja sowieso nicht mehr richtig kreativ. Da da ist ja das ganze Blut im Bauch und der Kopf will nix machen. Dann kannst du dann auch dir
Ja genau. Genau, das wär vielleicht tatsäch ja, ja. Das wär vielleicht wirklich 'ne Idee, dass ich mir den Tag noch mal so anders strukturiere und, ja, dieses, äh, Scrollen dann, wie du schon sagst ist eigentlich guter Platz im Tag, dass man das so nachm Mittagessen macht, wo man eh da bin ich eh zu nix zu gebrauchen.
Ja, denn denn in Wirklichkeit ja genau. In Wirklichkeit ist man ja sowieso dann für ungefähr 'ne Stunde s sowieso zu nix zu gebrauchen. Und da kannst du dir dann auch süße Katzenvideos durchleiern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist vielleicht wirklich 'ne gute Idee, dass ich da so bewusst und vielleicht sollte man sich da noch 'n Wecker setzen oder so, ne? Dass man dass dass man gar nicht da reinkommt, dass es, äh, immer so ausufert.
<giggles> Das ist das Problem, dass das so schleichend geht. Und es gibt ja Apps, die dir dann sagen: „Oh ja, heute hast du zum Beispiel 5 Stunden bei Instagram verb“ ja, und da denkst du: „Das kann doch nicht wahr sein. 5 Stunden, wo sind die hin?“ Na ja. Es gibt ja auch du du kannst bei Apps zum Beispiel auch ein Limit setzen, ein zeitliches. Und ich hab das noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, was dann passiert, ob die einfach dann schwarz wird, die App oder was. <giggles> Aber, ja, das geht zumindest. Aber Wecker stellen geht natürlich auch.
Ja. Genau.